Alam mo, ah, iniisip ko iyung pagkakataon na ano, na naiinis ako lagi. Kasi, halimbawa sa trabaho kapag nagbibigay ako ng ano, kapag binibigay ko iyung, ah, action plans. At saka iyung ano, iyung plan of activities. Medyo, ah, kapag a medyo kapag ano, ma medyo hindi hindi ko alam kung ano, ah, sarili ko lang, ah. Medyo hindi ko tinatanggap at hindi ko matanggap na ang daming negative comments, ang daming "Dapat ganito, dapat ganiyan, dapat ganito." tapos, kapag sinundan ko naman iyung ginawa nila, hindi pa rin naman okey. Dapat daw "Ganito," dapat daw "ganiyan," dapat daw "ganiyan." Alam mo iyun, iyung parang, ang dami-dami nilang laging nababanggit at nasasabi sa akin. Specially doon sa kapag nagpapasa ako ng mga document at mga plano ano. Parang, sinusundan ko lang naman iyung gawa dati. Tapos, halos wala naman akong iniiba sa gawa ng dati. Pero, kadalasan sinasabi nila na parang, mali daw iyung gawa ko, mali daw. "Hindi dapat ganyan, hindi dapat ganito." eh, kapag ano, kapag nagno-note naman sila ng criticism nila, parang ano kaya comment nila. Noong umpisa, okey lang sa akin. Pero, alam mo dumarating na sa point na nabu burn out na ako. Kasi, parang, ah, ang dami, tapos, parang hindi nila nakikita iyung mga tama sa ginagawa ko. Eh, sa tingin mo, paano ko kaya mapapanatiling kalmado iyung sarili ko? Kasi, feeling ko napipika na talaga ako, ano. Parang, one of these days, kapag nag-comment pa rin sila. Na sinunod ko naman iyung ginawa nila, saka iyong sample, eh, maka-ano na ako, masagot ko na sila. Or parang alam mo iyun, ma-defend ko na iyung sarili ko.
Hmm. Mm. Mhm. Mm. Mm. Hmm. Hmm. Ah, okey. Nangyayari talaga yun sa mga propesyo pro propesyon na ganyan, minsan nape-personal talaga 'di ba? Ah, hindi natin malalaman malaman minsan saan nanggagaling yung mga kritisismo na minsan, ah, pakiramdam talaga na parang unfair unfair lalo na sa mga kagaya mo na gumagawa ng mga action plan narere nire-require bago ka halimbawa bigyan ng clearance, 'di ba, may mga pagkakataon na gano'n. Ah, valid din naman yung nararamdaman mo kasi siyempre pinaghihirapan mo 'yan, tapos maki, ah, makikita mo na lang kung ano-anong comment ang binibigay. Pero, dun ba sa mga comment na yun, itinanong mo ba sa bawat nag-comment, ah, pina ipa-explain mo sa kanya, ah, ano ba yung mali dito? Ganun, alam mo, 'pag ulit-ulitin mo yun kada comment nila na lagi mong pinapa-explain, sila na mismo magbibigay ng magandang comment d'yan, kasi kung baka ku kung kukulitin mo sila na ano ba ang mali dito, papaano ko ba pa pagaga pagagandahin lalo 'yan? Kung baga parang parang kunwari nag-aano ka lang, humihingi ka lang ng, ah, ng idea. Pero uulit-ulitin mo, kukulitin mo sila, parang ganun.
Oo, nga. Okey. Maganda yung nabanggit mo 'no, kasi ano, parang feeling ko mas mare-realize nila na yung ginagawa ko talaga eh yung batay sa sinabi nila. So, ibig sabihin kung mali yung ginawa ko, mali din yung sinabi nila. Oo, pero sa tingin mo ba ano, puwede ba puwede ba akong sumagot sa kanila?
Mm. Ga galing galing sa kanila mismo, 'di ba? Oo. Kasi, mag baka ma-ano ka, ma insubordinate, hindi ba? Kasi, la lal lalo na kapag ano kapag, ah, na superior mo siya ng kahit na ilang, ah, level lang, talagang kumbaga titiisin mo talaga. Siguro gamitin mo na lang iyung posisyon niya, na kagaya sa pagkakataon na iyun. Halimbawa, sila nagtse-tsek, puwede mong balik-balikan. "Ano ba ang gagawin ko dito," Sir or Ma'am, "ah, ano ba iyung mali dito? Kasi iyung comment mo ganito. Paano ko ba ito ulitin?" Tapos, kunwari nagte-take note ka rin. Ah, ilalagay mo rin doon kung anong gagawin mo oo, hingi ka kunwari ng tip. Parang, ibo-boost mo iyung kanilang ano, ego. Pero actually, kumbaga gagamitin mo iyun para sa susunod na mag-comment sila na ganito, "Hindi ba sa inyo rin nanggaling ito, na ganito iyung gagawin ko. Sinunod ko lang naman." ayon.
Iyun nga din iyung naisip ko, eh. Kung ano, puwede ko palang sabihin iyung mga ganoon. Pero ano, pero kapag ano, 'pag 'pag nagkiki kapag nagki-kritisismo ba sila, lahat ng mga sinasabi nila o kino-comment nila, kailangan kob kailangan ko ba laging ta ano tanggapin iyun? Especially, kapag at out of nowhere nagko-comment sila about sa pag-uugali na, "Dapat kasi nakikinig ka. Dapat kasi, ah, da an dapat kasi ano, iniintindi mo iyung sinasabi namin." ganoon. Eh, iniintindi ko naman. So, sa tingin mo dapat ko ba na personalin, o tanggapin na iyun? Kasi, parang na ma parang na-offend rin ako minsan.
Hmm Hmm. Mhm. Mm. Mm. Mm. Ah, sinasabi ba nila yan sa maraming tao o, so, personal na sinasabi sa'yo?
Ano, sa office pero hindi man maraming tao pero may mga iilan. Halimbawa mga pitong tao or sampu limang tao, gano'n.
Mm, okey. Eh, paa halimbawa sa sabi ko sa'yo, pakikinig, pwede mo na siguro i-explain ng, ah, malumanay lang. Sabihin mo, "Maam, nakikinig naman po ako kaya nga ginagawa ko ng trabaho ko. Ginagalingan ko naman. Yun nga lang, talagang," sabihin mo, "ang taas din naman kasi talaga ng standard din nyo." Parang kumbaga sumasagot ka din naman, binu-boost mo kunwari yung ego nila. Pero na hindi nila na mapapansin yung blame sa kanila rin napupunta. Kasi kung talagang ginagawa mo naman yung best mo, 'di ba? Yung iba kasi minsan nagpa-power tripping nalang eh, at tsaka kumbaga parang nangpi-pick na ng tao kapag halimbawang nakikita minsan ang 'pag ano, pag-threat ka talaga sa isang organization, pag-iinitan ka, madalas ganun. Pero at the same time pwede mo namang gawin yung best mo tapos yung sila na rin ang tutulong sa'yo para maging maayos yung ano mo, na sila na rin magbibigay ng magandang comment. Kasi maaaring sa kanila nanggaling yung mga ideya, para mapaganda action plan. Mm.
Oo. Oo nga, 'no? Oo, mainam pala yun, 'no, yung nabanggit mo. Siguro ano, ipa-practice ko rin yan. Pero, ah, sa kabilang banda, ah, may ma may maipapayo ka rin ba sa akin na halimbawa, ah, tungkol sa 'pag nag-aano sila, 'pag nagco-comment sila, paano ko malalaman kung nagpa-power trip na sila o hindi naman sila nagpa-power trip?
Depende siguro. Ano paano ba iyung ano, iyung mga comment nila, personal ba siya, ah, halimbawa sasabihin, "Eh, kasi eh, kasi, ikaw, ang tigas ng ulo mo," ganoon. Personal na iyun.
Eh, may mga pagkakataon na personal. Pero may mga pagkakataon kasi na parang paulit-ulit lang naman. So, parang pinapai parang ano, pina-edit nila, inedit ko naman. Tapos sinunod ko pero may ipapa-edit pa rin, tapos may ipapa-edit pa rin. Feeling ba a may may dumarating iyong punto na parang 4 na revisions iyung nangyayari, ganoon, na parang feeling ko kahit sobrang minor revisions lang na, halimbawa, may pagkakataon na parang ano lang, natupi lang iyong isang page.
Mm. Mm. Naku, pamilyar na pamilyar ako pamilyar na pamilyar ako sa ganiyang senaryo. <laughs>
Pina tapos tapos sinabi nila tapos sinabi nila ano, sinabi nila na ano, na "Hindi kasi tatanggapin iyan para sabihin nila, ang baboy-baboy natin." ganoon. So, pinaulit pa sa akin iyong print.
Hmm. <smacks lips> <swallows> Kumbaga naka nakaraming ano ka na, nakaraming ulit ka na. Sino ba iyung susunod na superior nila? Para
Ah, iyong ano na, iyong principal na.
Hmm. So, kung halimbawang talagang gano'n hindi pumapasa ng pumas pasa, siguro pwede kang makapag-meet kahit na mag-ano ka ng konting time para sa principal. Tapos dun mo na rin, itanong mo na rin na yung mga s hinaing mo. Pwede mo siguro kasi minsan talagang, ah, 'di ba, kung kumbaga merong policy talaga sa mga ganyang trabaho na kailangan ang problema, channeling. Kayla nga kaya nga lang, 'pag problema mo naman, eh, yung superior mo na hindi na na na nare-resolve, siguro puwede ka nang tumulong, so, humingi ng tulong sa mga susunod na ano, na mas mataas kaysa sa kanya. Kagaya no'ng principal, pwede ka sigurong humingi ng tulong na, ah, "Ma'am or sir, kasi ganito yung sitwasyon ko. Hindi ko na matapos-tapos ito kasi, paulit ng paulit," gano'n. Eh, ano mo na, i-escalate mo na dun sa susunod na mas mataas sa kanila. Oo, sa
Okey, sige. Ipo-point iano ko yun, i tatandaan ko yung mga nabanggit mo.
Mm, kasi maganda rin naman minsan minsan talaga sa mga trabaho, may nagpo-power trip. Kailangan mai-remind din sila na merong mas mataas sa kanila 'di ba. S na hindi hindi sila 'yung pinaka-boss. Malay mo mas mabait pala yung principal kesa sa kanila, 'di ba?
Oo nga 'no? Sabagay 'no, oo. Pero kasi iniisip ko, baka mamaya 'pag dumiretso ako sa principal mas lalo silang ma-offend. Mas lalo silang magalit. <gasps>
Mm. Kasi kasi siyempre bwe kumbaga in-exhaust mo na lahat ng efforts mo 'di ba? Tapos, ah, napakaimposible naman 'yun na nakailang ulit ka na, hindi mo pa na nape-perfect ng paulit-ulit. Tapos, magastos pa rin 'yun 'di ba kasi nakailang print ka pa ulit, para maging maayos. O, may oo. Pero sinave mo ba 'yung ano, 'yung dati mong ginawa? So, pag halimbawang pu
'Yan nga din, eh. Well naka-save naman siya, oo naka-filed naman kasi kailangan especially ano 'yun, ah, documents 'yun na parang anytime pwedeng i need i-pull out, so ano naman, nakaayos naman sa akin. 'Yun nga lang 'yung, mas ano minsan, parang after noon mas m ino-overthink ko 'yung actions nila sa akin. 'Yung criticism nila na parang need ko bang, need ko bang damdamin o hindi ko need damdamin, mga ganong mga pagkakataon 'no. Pero alam mo thank you kasi kahit papaano binigyan mo ako ng lakas na, to step up dun sa sitwasyon na 'yun, kasi siyempre 'di ba, at the end of the day na 'di 'din naman sila 'yung nagpapasahod sa akin. So parang dapat hindi naman sila ganun mag-isip at ganun kumilos 'no, lalo na 'yung kanilang pananalita. 'Tsaka may mga bagay 'no, na parang maliliit lang 'no pero dapat ano, pero dapat hindi na naman ata nila na need palakihin, no?
Oo. Mm. Mm. Oo, oo. 'Di, na. Mm. Mm. Mm. Totoo. Mm. Oo. Mm, totoo 'tsaka minsan kumbaga kung makakatulong ka maging mag magaan 'yung ano, 'yung buhay ng iyong empleyado, ba't kailangang pahirapan mo 'di ba. Iisa lang naman 'yung nagpapasahod sa inyo, kumbaga bakit kailangang, ah, kung iyon bigyan mo ng kahirapan yung iyong kapwa? Pare-pareho naman 'yung pinanggagalingan ng sahod niyo, hindi naman sa kanyang sariling bulsa galing 'yan 'di ba. At tsaka mas maganda 'yung maramdaman nila na, ah, kumbaga na ito mer e ah, magrereklamo muna ako sa principal. Hindi naman magrereklamo, parang ire-refer mo lang yung sitwasyon na, "Hindi na ako makausad-usad, kasi paulit-ulit 'yung pagpapaano," baka hindi aware 'yung principal. Mabuti nang malaman niya di ba at least kung ipagpa-power trip nila, eh, matitigil 'yan kasi siyempre, ah, malilintikan sila kapag nalaman ng principal na ganoon ginagawa nila. Kasi 'pag tama man ginagawa nila hindi sila magwo-worry, samantalang 'pag mali, talagang kakabahan sila at saka baka hindi nila ulitin sa susunod.
Oo.
Pambu-bully na kasi yan.
Tama, ayun na rin naisip ko, so thank you so much 'no, kasi kahit papaano, ah, nagkaroon na ako ng idea doon sa mga dapat gawin. At saka siyempre, ah, ino-note ko 'yung mga nabanggit mo kasi, ah, magiging helpful 'yun 'no, lalo na kapag dumating ulit 'yung, after ng vacation so, ah, 'pag may pinagawa nanaman sila kasi mag-i-start nanaman ulit 'yung mga ano, 'yung mga, ah, planning stages, yung mga ganung mga pagkakataon. So, ayun buti nalang nagbahagi din ako sa'yo kasi, ah, nabigyan mo ako ng magagandang mga punto 'no at mga idea sa mga dapat kong gawin, salamat.
Mhm. Mm. Mm. Tama. Mhm. Mm, salamat din at sana maayos mo 'yan, para ma-enjoy mo naman 'yung holiday mo. Dapat hindi ka nakakaranas ng ganyang stress ngayon at maraming salamat, magandang araw at paalam.
Paalam.